<chuckles> Iya sih, saya sepakat juga kalau anak muda bisa jadi agen perubahan sosial karena memang di mana-mana yang namanya perubahan itu kan untuk anak muda ya, keb eee, apa namanya, eee, misalnya gini, apa, contoh yang Kakak bilang tadi saja kan. Kalau Indonesia waktu itu saatnya lagi masa-masa penjajahan, lagi masa-masa apa yang paling berefek kenanya ya kan nanti ke anak muda gitu loh. Pendidikannya tidak bisa tidak bisa terakses. Mereka kan berpikir, hidup kita nanti seperti apa? Ini kita seperti apa? Mereka sudah mereka sudah mulai berpikir kritis untuk kemajuan hidupnya, segala macam, apalagi di zaman yang penuh tantangan sekarang, mereka lah yang paling bisa merespon dengan jiwa muda mereka gitu kan ya. Heeh, emang gitu. Iya. Mhm. Baik iya. Baik baik buruknya negara itu jadi memang, eee, tergantung dari ininya, anak mudanya kan, visi anak mudanya gitu, heeh. <laughs> Iya.
Iya, betul. Mhm mhm. Betul. Iya. Betul. Mhm. Mhm. Iya, mhm. Iya. Iya, mhm mhm. Iya? Betul, betul. Betul betul. Iya, betul betul. Betul betul. Betul. Betul. Iya iya. Betul. Iya. betul, betul banget, Kak. Heeh heeh, setuju banget apalagi iya? Iya. Mhm mhm. Betul. Betul banget dan kayak, eee, bagaimana, sejauh mana pendidikan anak muda kan, karena bisa dibilang gitu anak muda ini apa ya, eee, kalau misalnya orang tua itu lihat se eee, sebelah mata tadi maksud saya adalah dibilangnya ini Gen Z, ini pemalas gitu, dan lain-lain. Padahal, eee, menurut saya, Gen Z ini punya cara pikir yang beda. Mereka karena terbiasa instan, mereka cari cara nih, biar gimana sih cara kita mencapai tujuan tuh lebih cepat. Ya kan, Kak?
Iya. Heeh. Betul, mhm, mhm, iya. Iya iya iya iya. Mhm mhm. Mhm, mhm. Iya. Heeh, iya iya iya iya iya. Heeh heeh heeh heeh heeh. Heeh, oke, iya. Mhm. Mhm mhm, mhm, mhm mhm -mhm, mhm. Oh oh, begitu. Saya gak pernah berpikir berpikir instan itu bisa menjadi membawa membawa ini yang positif juga, gitu, karena saya juga sebagai anak muda tapi berpikir instan saya rasa cenderung cenderung punya konotasi negatif ya. Meskipun saya juga anak muda gitu, <laughs> tapi ternyata ada ada baiknya ya cara berpikir instan tadi itu ya? Oh, oke.
Heeh. Mhm. Heeh heeh. Iya. Heeh heeh. Iya. Iya. Heeh heeh. Betul betul. Mhm mhm. Iya. Betul betul, dan, mmm, maksudnya, ini sesimpel aja ya, eee, kan aku pernah tuh, Kak, punya mhm mhm, gimana?
Mungkin bagi saya, Kak mungkin bagi saya, Kak, bukan dalam artian hubungannya dengan berpikir instan, Kak. Mungkin berpikir pragmatis kali, ya?
Iya? Mhm. Iya iya. Betul betul betul.
Nah, bagi sa

Instan <laughs> heeh, kurang s kurang setuju saya kalau berpikir instan, karena berpikir instan itu bagi saya bahaya. <laughs>
Iya. Heeh heeh, betul, betul banget. Jadi, kayak apa eee, <chuckles> eee <laughs> eee, betul betul. Maksud saya karena mereka, eee, apa ya, anak-anak muda ini terbiasa dengan semuanya serba instan kan Kak, kayak informasi didapat secara cepat kayak gitu. Jadi, eee, mereka mungkin ya itu bener, dampaknya tuh, mereka jadi ingin segalanya tuh pragmatis dilakukannya karena, eee, gimana sih kita bisa mencapai tujuan lebih cepat, gitu kan. Orang-orang kan, eee, mungkin kalau di perusahaan lama heeh, di perusahaan lama, terus ada anak muda tuh kan cenderung gak cocok nih dengan cara kerja perusahaan lama. Karena mungkin terlalu lambat. Iya, betul betul. Nah, betul betul. Nah, adanya anak muda ini akan merubah tatanan. Iya, betul betul. Jadi, anak muda ini kayak lebih cepat, gitu. Kayak, "Udahlah kita apa ya, shortcut ya istilahnya, ambil jalan cepat, biar enggak terlalu ribet." Heeh. Iya kan Kak? <chuckles>
<chuckles> heeh. Oh oke, oh. Bat e Bat e iya. Mhm. Oh, oke I see, I see ya ya ya ya ya ya ya. <chuckles> Oke oke, oke, oke oke, oke oke, yang banyak birokrasi gitu maksudnya, oh lambat dan banyak birokrasinya, heeh, benar benar benar, iya iya iya, eee, heeh. Pokoknya, sat set sat set, aja deh gitu ya, ah oke oke oke oke. Ah, ya ya ya ya ya ya ya ya. Mhm mhm. Mhm mhm mhm, mhm. Oke, ambil jalan cepat, iya. Heeh heeh heeh heeh heeh. <laughs> Aduh, saya juga set e setuju-setuju nggak gitu ya, ini kata-kata instan bagi saya itu nggak gimana ya, karena, eee, apa namanya identik dengan misalnya makanan instan, makanan instan aja kan gak sehat. Gitu kan, mi mi m instan ajalah gak gak ada gizinya di jadi, eee, gak tahu, saya set ada ada ini saya di di di ini saya bahwa instan itu dalam artian berpikir instan itu gak gak, apa namanya, gak gak mungkin mungkin, iya, bis
Iya. <chuckles> Heeh heeh, heeh heeh. Ah, iya. Mhm mhm, mhm mhm. Mhm mhm, mhm mhm. <chuckles> iya, mhm. Mhm mhm. Iya. Mhm mhm.
Satu tujuan tuh ada tujuan singkat gitu. Tapi kalau anak muda kan bukan dalam artian gini loh, peran perannya anak muda ketika dalam konteks sosial, perubahan sosial atau konteks bangsa yang lebih besar, itu kan yang diharapkan dari mereka adalah visi. Visi itu kan bukan hal-hal yang instan. Visi itu adalah identik dengan mimpi, kan itu itu kan bahkan kita sudah harus berpikir yang belum terjadi, kan itu Kak, kan itu yang diingin berpikir 20, 30, 40 tahun. Kan kita tidak hanya un berpikir untuk heeh, kita kan gak hanya melakukan sesuatu hanya untuk bisa makan hari ini, tetapi kita harus bisa bisa apa namanya, bisa memikirkan 23 ta puluh empat puluh kalau perlu 100 tahun ke depan, negara-negara maju yang sekarang maju karena mereka s berpikirnya seperti itu. Mereka membangun jalan, mereka membuat sebuah sistem, itu semua disiapkan untuk 100, 200 tahun. Jadi, kalaupun nanti generasi berganti, mereka sudah menyiapkan. Nah bagi saya, eee, apa namanya lawan lawannya ini adalah instan, gitu. Jadi
Iya, iya iya. Iya, iya iya. Mhm. Oke. Iya. Iya. Betul. Betul betul. Iya. Mhm. Iya. Iya. Visioner, ya. Betul. Iya iya. Iya. Mhm. Iya. Iya. Iya, mhm mhm. Iya iya.

Baik di di di ranah birokrasi Kak.
Iya iya. Iya iya. Eee heeh. Heeh heeh kalau a maksudnya cara instan bagaimana Kak maksudnya?
Dengan cara instan tadi itu, menurut Kakak ada peluang enggak? Mhm. Ya tadi, misalnya yang suka gitu loh, sigap, misalnya. "Cepet deh, nggak usah pikir panjang," gitu loh, nah kalau misalnya anak muda yang berpikir seperti ini di dunia birokrasi, ya kan, lebih banyak di dunia birokrasi apa bisa membantu membawa perubahan?
Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. <chuckles> <chuckles> Heeh heeh. Iya. Iya. Heeh. Ah menurut aku, eee, mereka bisa memperbaiki sistem yang lebih tidak ribet gitu, seperti contoh kalau misalnya mau buka perizinan di Indonesia kayak perusahaan gitu kan, memang terkenal lebih, ribet jauh lebih ribet dibanding banyak negara maju gitu. Nah mungkin dengan anak-anak muda ini, mereka bisa, eee, ngasih ide gimana sih caranya buat, apa, perizinan tuh lebih baik untuk usaha, eee, investasi mungkin, jadi mungkin, eee, saya rasa memang bisa sih Kak.
Heeh. Hmm, hmm. Hmm. Eh, heeh. Oke. Iya, heeh. Mhm, iya iya iya. Heeh heeh heeh. Iya ya, hah. Iya. Oke. Iya, ha mhm. Mhm. Heeh, iya. Bisa ya bisa ya, heeh. Karena d kalau bagi saya sih dengan karena memang mungkin dengan tekad ya, perubahan sosial itu harus dengan tekad dan karena bisa jadi juga generasi muda yang dididik dalam lingkungan birokrasi yang s karena saya juga a mengalami itu Kak. Kok anak muda, eee, anak muda yang dulunya, mungkin sigap, dulunya aktivis, dulunya apa, masuk dalam birokrasi dia melakukan hal yang sama lagi gitu loh, karena cara berpikirnya yang memang sama. Jadi yang patek yang yang patologi disini adalah e cara berpikir. Karena ketika kita masuk dalam lingkungan yang memang misalnya anggap sudah lambat, sudah toxic sudah memang sudah tidak mim mau melihat perubahan, ya pasti dia juga akan akan melakukan hal yang sama dengan alasan, ya saya tidak bisa melakukan apa-apa, 1 dengan leban melawan berapa gitu. Jadinya mungkin kadang alasan itu, eee, itu mungkin yang membawa anak-anak muda enggak mau enggak mau berpartisipasi di di di birokrasi ya, ternyata m jadinya mereka mengambil jalan lain untuk melakukan perubahan gitu. Iya iya iya iya. Mhm.
Mhm. Iya iya. Mhm. Iya, betul. Betul betul. Mmm. Iya. Iya. Betul. Mhm mhm. Iya. Iya. Mhm mhm. Mhm mhm. Nah, iya. Betul kan. <chuckles> Heeh heeh. Betul. Mhm, iya. Betul betul. Mhm. Iya. Betul. Betul betul. Mhm mhm. Iya. Heeh. Betul betul betul. Betul betul. Mungkin itu betul betul banget, dan mungkin mereka udah menyerah ya, seharusnya kan perubahan dilakukan dalam jangka panjang dan kekuatan tekad itu harus lama ya Kak ya, 10 tahun gitu minimal.
Iya. Heeh. Iya, iya, iya, heeh heeh heeh.
Heeh heeh. Oh. Iya iya, jadi kayak, eee, apa ya, tekad itu harus tetap di, apa ya, dipegang kuat-kuat gitu, karena itu tekad tuh bisa berubah seiring waktu ya Kak, ya.
Mhm mhm. Iya, iya, iya. Heeh heeh heeh. Iya, iya, jadi peran-peran muda peran anak muda memang, eee, besar ya dalam perubahan sosial dalam dan dia harus tidak mempatok dirinya hanya dalam 1 bidang ya Kak atau misalnya seperti tadi birokrasi. Mereka punya banyak punya banyak cara untuk melakukan perubahan gitu. Bahkan seperti yang Kakak bilang tadi, dengan cara berpikir instan itu bisa mungkin bisa saja mem mem membawa perubahan yang kecil gitu kan, bisa perubahan pada saat itu gitu dibutuhkan. Iya sih. Heeh, iya deh. Iya terima kasih Kak.
Mhm mhm. Mhm. Iya. Heeh heeh. Iya. Betul. Iya betul. Ah, betul betul betul. Iya ya. Iya ya. Mhm Iya. Betul betul. Betul. Betul banget ya Kak. Mhm, iya. Hmm.